Пытаюсь худеть, а, пытаюсь стать поспортивнее. Э, уже занят этим где-то полгода, наверное, вот. Результатов, если честно, и достиг, и нет, то есть объяснить мозгу, что это хороший результат, не могу. То есть логически понимаю, но, э, кажется, что вот полгода, там, можно было бы уже там тело какого-нибудь Аполлона сделать, а я из-за разных причин, там, ну просто чуть-чуть похудел, вот. И в общем-то приходит такая мысль в голову, что я, наверное, плохо понимаю вообще вот прогресс, плохо понимаю, отслеживаю как-то, э, что я к чему-то хорошему иду. То есть вот этого какого-то нытья, э, в голове и, и негативного как бы восприятия того, что я делаю, больше, чем позитивного. Хотя тренд явно хороший, как бы. То есть я там потихоньку отказываюсь от какой-то плохой еды, вот, я стал там меньше чувствовать одышку и так далее, то есть, э, вот. Я должен быть рад, но я не рад. Э, и вот
Так.
если сможешь, дай мне какие-то советы, как вот, э, договориться с собой. Потому что мне кажется, что суть здесь в том, что я плохо понимаю вот, э, прошедший результат. То есть если взять меня 6 месяцев назад, это такое прям, ну, толстое, прям некрасивое тело. Щас оно явно, ну, в сторону спорта имеет склонности, это тело, но при этом я не могу как бы внутренний голос уговорить, что мы делаем всё хорошо.
Мгм. Так. Мгм. Понимаю. Слушай, на самом деле ситуация очень интересная, понятная и действительно, а, когда есть ожидания, причём мы большие ожидания, н э, любой результат на самом деле может показаться достаточно маленьким. И это может вызвать достаточно неоднозначные чувства. Возможно, даже какое-то разочарование в чём-то, и мысль о том, что как-то слишком уж медленно и вообще, а получается ли? Но я думаю, что мы сможем найти какой-нибудь, а, вариант и д обсудить это и, может быть, даже сформировать какие-то новые критерии оценки, которые позволят это отслеживать, а, более наглядно. А, скажи, пожалуйста, а вот, а, ты до этого вообще спортом занимался?
Да. Было б супер! Занимался в детстве, м, были там и медали, и соревнования, и всё такое, вот. И, э, где-то в возрасте 20 лет, которые были довольно давно, э. Я как-то повредил спину, и это как будто бы, о, слишком сильно ударило по моему как бы психологическому отношению к спорту. То есть любой спорт в те времена вызывал ощущение боли. Я сдался тогда, вот, я перестал заниматься, я растолстел, я стал таким, м, <clicks tongue> любителем разных, э, кафе и очень жирной еды. Наверняка, я, скорее всего, заедал стресс, вот, э, и смену своей жизни в какое-то более спокойное русло, вот. И сейчас, ну, уже прошло так много лет, это меня не сильно как будто бы расстраивает, что было тогда. Но при этом, э, как бы в, м, в голове, вот, отношение к спорту стало таким, что, знаешь, это превозмогание какое-то, то есть я всегда должен прям себя заставлять. То есть раньше спорт был чем-то веселым, таким шикарным, я рвался туда, вот, завоевы завоевывать какие-то результаты. А сейчас это скорее вот попытка в какую-то логику, что если ты там не работает лифт и ты поднялся на свой этаж и очень сильно устал, наверное, это неправильный образ жизни совершенно. Что-то вот такое. Я логикой пытаюсь это себе объяснять.
Так. Ага. Так, ага. Ага. Так. Интересно. То есть ты не рассматриваешь это со стороны того, что, а, возможно, прошло много времени, ты, э, поменял все-таки свой стиль жизни. И ты не адаптировал, например, специально под подъем, грубо говоря, по лестнице свою, ну, систему. Ведь все-таки на каждый тип нагрузки требует некоторого времени подготовки. Вот н не рассматриваешь такой вот вариант? Иногда себя успокаивают: "Что, а что, а что, я часто хожу по лестнице? Хм, наверное, не так уж и часто, поэтому, наверное, и одышка".
Да, но как будто бы хочется в целом быть, э, хотя бы немного готовым, что ли, к жизненным, э, разным событиям, да. То есть, ну, где-то надо там сделать переезд, где-то надо добежать до автобуса или там куда-то успеть. Где-то, возможно, вообще от кого-то убежать, да, ночью, то есть, ну, вероятность такая может понадобиться. А я сейчас з ну, не способен на это в целом. То есть я я убегу от человека на улице, если что-то пойдет очень плохо, ну, не знаю, метров на 40, и потом он меня догонит, если захочет. Вот. И все эти вероятности, они как бы крутятся в голове. Мне не очень спокойно быть вот настолько, ну как, офисным работником на 100 %, знаешь, то есть. Я работаю за компьютером, и мышечного массы ее не хватает, движения не хватает. Вот. И я бы просто хотел договориться с самим собой, что мне нужен спорт, и спорт- это хорошо, и я действую в правильном направлении, вот. А я вот что-то пристал к этим срокам, то есть вот я себе там напредставлял, что через год я буду вот такой классный спортивный. И оно давит, а я даже не знаю, откуда эти сроки взял, то есть, а, как-то просто абстрактно их придумал, такой: "Год- должно хватить". И всё. А может, не должно хватить, я не знаю.
Ага. Конечно. Ага! Понимаю. Конечно. Да. Понимаю. Ага. Ну, и, наверно, ко всему прочему, с учетом того, что ты все-таки был медалистом, у тебя были достижения, то, наверное, вот эта вот с а, а, оценка год там или полгода, она отчасти, наверное, понятна. Потому что ты ведь достигал медалей, то почему бы и за год этого не достигнуть, правильно? Отчасти.
Есть какое-то такое, да, мышление из прошлого, что да, я всё еще якобы тот вот спортивный пацан, да.
Мгм. На самом деле это и он и есть, просто критерии немножко изменились, и подходы тоже. А скажи, пожалуйста, а какие метрики ты для себя вымерил, определил, чтобы определять в целом свой прогресс?
Ну, визуально просто смотрю на себя в зеркало, да, там нравится- не нравится. Вот, э, там, к чему тело идет. Вот. Э. Сейчас получается, что верхняя часть тела начинает как-то говорить о том, что я куда-то в спортивную сторону двигаюсь. Вот, нижняя очень сильно запаздывает, и это тоже очень сильно меня расстраивает, что как бы вот Ну, то как там распределился жир, вот то, как он уходит, сейчас вот идёт сверху вниз. Вот. И получается, что меня только полтела меня устраивает. Вот. Так что, ну, зеркало бывает тоже плохое настроение пока что дарит. Вот. Э, ну ещё я плюс в основном я сейчас просто хожу в спортзал, да, качалка. И поэтому, ну, получается отслеживать как бы за счет весов, которые я использую. Именно, ну, те веса, которые я там кл на штангу надеваю и так далее, имею в виду при физических упражнениях.
Ага. Так. Понимаю. Ага! Мгм. Конечно. Ага, сам результат. Понимаю. Тогда смотри, есть здесь, на самом деле, небольшая такая ловушка <chuckles> человека, который ходит в спортзал. Потому что когда ты ходишь в спортзал, ты всегда будешь недоволен собой. Это нормальная история. Вот. А во-вторых, э, ну вот, ты знаешь, э, сколько калорий в килограмме жира?
Мгм. Ой, я не помню, если честно. Но, по-моему, очень много. Там что-то цифра какая-то.
В ка смотри, в кило смотри. Да, 9 000 калорий в килограмме жира. А ты попробовал когда-нибудь делать, м, соответственно, математику, сколько при твоей диете ты мог терять калорий? Реально именно терять, а, в день, э, и рассчитать это на полгода, сколько ты реально потерял. Может быть, попробовать, э, рассчитать такую математику, и ты пой в итоге увидишь, что ты мог потерять еще и значительно даже больше, чем показывают цифры. А с тогда значит, что прогресс идет куда быстрее, чем он написан на калькуляторе. Потому что, если даже вымерять и терять по 100 калорий в день, то, э, через 10 дней ты потеряешь только 1000 калорий, э, и, соответственно, вот так вот и умножай. Поэтому, если ты говоришь, что у тебя преобладала, э, жилова жировая прослойка в связи с твоим н стилем жизни, то, возможно, полгода- это как раз таки ровно та самая цифра, а, когда ушли самые 1 вот эти, э, ненужные жировые килограммы. Плюс ко всему прочему, не забывай, что существует вот эта вот декомпозиция тела и условная, за э, назовём это заменой, э, жировой прослойки на мышечную. То есть у тебя всё равно понемногу понемногу мышцы нарастают, жир уходит. Вот, соответственно, вес, например, ты не сможешь сильно смотреть, особенно если ты ходишь в в качалку, потому что у тебя большой анаболизм идет, ты сжигаешь жиры, да, но ты в то же время наращиваешь и мышечную массу. Плюс из-за стресса, из-за кортизола у тебя, соответственно, немножко тело, а, добавляет, э, воду, задерживает, да. Соответственно, на весах это будет достаточно, ну, так, субъективненько смотреть. Визуально, э, вероятно, ты тоже будешь так, ну, не всё замечать.
Мгм. Мгм. Да, да, да. Так и было, да. Мгм. Слушай. Я, получается, в какой-то такой логической ловушке, да? То есть я смотрел в целом просто на вес, а за счет того, что вырастают новые мышцы, появляются, то надо на вот эти, наверно, умные весы вставать, которые именно жировую прослойку оценивают и костную массу отдельно, да?
Конечно! Да, это было бы вообще идеально, и постарайся вот использовать метрикой, посчитать математику, посмотреть свою диету, посмотреть свой результат и из этого исходить, э, свои считать цели. Сколько времени примерно тебе необходимо, и тогда как раз ты сможешь договориться с мозгом. А может, ты уже перегнал себя, и в итоге ты ошибся, что себя вот так вот корил, что: вот результат плохой, я плохо выгляжу. А в итоге окажется, что ты, э, за счёт того, что целенаправленно этим занимался и всё от многого отказался, ты потерял условно на 40 % больше, чем говорит "Эксель". Поэтому, может быть, проведя вот такие вот мониторинги, сделать для тебя какую-то таблицу, посмотрев те некоторые, ну, биологические такие моменты. Почитать теорию и ознакомиться. И, возможно, ты со увидишь совсем другие цифры, и будешь куда больше собой доволен, и придумаешь какой-то новый, более действующий план. Как думаешь?
Мгм. Конечно! Я думаю, ты прав, да. Я как будто бы в погоне за красивым телом слегка сам отошел от, э, ну, как бы такого, научного подхода к своему телу. То есть получается, что я неправильно делал замеры. Да, я больше как-то по-простому всё измерял, то есть вот, ну, глазами, ну понятно, тут я долго буду недоволен, может быть, всегда. <chuckles> Это как-то вот я слышу в раздевалках, что все вечно собой недовольны, даже несмотря на то, что они очень красиво уже выглядят, на мой взгляд. Э, вот. Э, да, а, может быть, это проблема бесконечных зеркал в этих всех спортзалах, что всё время видишь себя. Вот. Да, я хорошо, я думаю, что я пойду куплю новые весы тогда, которые показывают, э, все параметры моего тела, и н от этого пыта попытаюсь оттолкнуться и получить удовольствие от того, что я начал заниматься телом.
Ага. А. Вот-вот. Это точно. Да, обязательно. Всё получится!